そこは結構自然体でいられるというか、あの、ま、ちょっと頑張れば、全然、あの、いつも通りの、僕の平常運転っていう感じで、仲良く接せますね。
ほお。 ええ。 ううん。 はい。 へえ。あのパーティーでそのま50人とか集まっていても、なんか実際にそそのしゃべる時って、まあ、そんな50人と全員しゃべるわけじゃなく、なんか近くにいるま2、3人としゃべるとか、ま、多分結局少人数になると思うんですよ。ええ。でもなんかその50人のパーティーで、その仲良くなるのと、まあ、実際の少人数ではちょっと意味合いが違ってらっしゃるんですかね、ご自身で。
あ、はい。 はいはい。 そうですね。なんかたぶん個人的にはバックグラウンドノイズみたいなのがすごく影響があるんじゃないかな、その場のか環境っていうのが、たぶん自分を変えさせてる大きな要因の1つかなと思っていて、例えばパーティー会場って、確かに話している人数は対面している一人とか二人多くてもさんにん、よにんっていうところだと思うんですけれども、あの、やっぱり、周りに人がいる、大きな音で音楽が鳴っているっていう場所と、実際に対面して、例えば小さい4人とかでご飯行くってなったら、周りは本当になんか静かにご飯食べてたりとか、ま、あの、何もないじょうとれで、え、家でリラックスしている状態っていう違いが出てくると思うので、そこのバックグラウンドのノイズが、たぶん自分の心理的な状態に影響してますね、たぶん。
はい。 ああ。 うん。ええ。 うん。 そうですよね、はい。 うん。 ええ。 はい。 ええ。 うーん。 うん。 えええ。 うん。 へえ、うなんか、あれですか、緊張感がくるんですか？
はい、なんか、あ、俺もこのテンションに合わせないとってなっちゃうんだと思います、多分。
はい。 ああ、そうなんですね。
はあい。
なるほどなるほど、うん、じゃあ、そうか、まあ、やっぱある程度落ち着いてるところであれば、まあ、いいということなんですね、でしたら。
はい、そうですね。
うん、なるほどですね。なかなかでもまあ、パーティーに行かれて、まあ、うるさかったら、なんか仕方ないですよね。まあ、バックグラウンドんなってたら。

あ、そうですね。あの、やっぱ、ん楽しみたいですよね。せっかく行ったんなら。
そうなんですっちょ。で、そういう場って、やっぱり新しい友達ができるじゃないですか。普通だったら。だけど僕、あの、自分を出せなさすぎて、そういうのも、あんまりなくって、で、なんか、そのパーティーの規模っていうのも、大体、ま、ものによるんですけど、少ないものだと5人だったり、6人ぐらい。で、多かったりするとほんと、2、30人いたりするようなパーティーも行ったりして。
うん。 ああ。うん。 はい。 へえ。 うんうん。 ああ。 はいはい。
ていうのが大体の大きさで、で、その中で知ってる人は大体2、3人っていうところ、なんですよね。
あ、へえ。え、じゃあ、にさんにんしか知らなくて、ええと20人、30人ぐらいのパーティーに行くこともあると。
はい。 そうなんです。
ああ。すごいですね。

そうなんですよ。なんかそういう時って結構僕、内輪でななんかこうキャッキャしてたくなっちゃうタイプなんですよ。なんか、その、あの、知ってる人と、なんかこう、そのこその人だけとこう一緒にダンスしたりとか、なんかそういうのをしがちであの、時間が経っても打ち解けるとかはあんまりないんですよね。
へえ。 はい。 うんうんうん。 はん。 あ。へえ、その新しい人と仲良くなりたいっていうお気持ちはあるんですか？
すごくあります。
あ、それはあるんですね。
はい。だからもう本当は、もう話しかけてきてっていう感じで思ってて。<laughs>
うんうんうん。 ああああああ、そうなんですか。うん、ほんほん。
そう。そうなんですよ。
つまり、結構、ま、なんだろう、話しかけは仲良くはなりたいけど、なんか話しかけるのが、ま、ちょっと恥ずかしいというか、ま、勇気が出ないというか。
そうですね。やっぱ、その、なんていうんですかね、あの、すごい興味は持ってくれるんですよ、僕に対して。やっぱ、そのその時当時いたのがオーストラリアで、ま、日本人があんまりいない環境に僕は、ありがたいことにいたので、ま、そういった面で、あ、日本人なのみたいな感じで、こう興味を持ってくれるんですけど、あんまり、なんかね、英語で知らない文化ってなると、あの、全く未知の文化ってなると、やっぱり共通の話題も少ないですし、そうなってくると、やっぱり、あの、難しかったりして。で、そういう失敗体験っていうのがあって、なんかこう、そのあんまり自分からは話しかけられないっていう感じでなっちゃうっていうふうに。なんはい。
はい。 うんうんうん。 あ、はい。 へえ。 ああ。はい。 ええええ。 ああ、確かに。 うん。 はい。 ええ。 あ、へえ。 ま、今のお話だとなんでしょうね、自分から話しかけるのは結構ま、あのちょっと滞りがちですけど、うんと、まあ、向こうから結構声かけてくれているっていう感じでしでしたよね。
はい、そうですね。なので、もう、ほんとにとりあえず笑顔でいい顔しとくみたいなのがいつもの僕のスタンスです。
うん。 はい。

うーん、あ、なるほど、はい。
ただ、その後すごく、ひ疲労感があって、もう、1日、1人で、家に引きこもる時間が必要みたいな、その
ええ。 ああ。 はい。 ああああああ。はあはあはあ。あの、そうですね。だすごい、なんでしょうかね、ま、取り繕ってるというか、ま、無理をしているというか、ま、頑張ろうと思ったらそうやってやれるんだけどっていうところで
はい。 はい。そうですね。だか、なんか、その、一世一代の場というか、例えば、にあの、日本の入学式であったりとか、あとは、その、日本で今、学生で部活をやっているんですけれども、その部活での、あの、初顔合わせとか、そういったところでは、結構、その、外交的に盛り上げ役みたいなのに回れるんですけど、もう、その後頭痛がしたりとか、あの、<chuckles> もう寝込んじゃったりとかっていうのがあるんですよ。
ああ。 ええ。 ああ、はい。 うーん。 ああ。 うん。 ふうん。 ああ。<chuckles> はい。 ああ、なるほど。まあ、やっぱあれですよね、そうやって、なんでしょうか、ま、無理をすごく負担をを、かけてなんか仲良くなるというよりは、やっぱりできるだけ自然体で、なんかもう、その場で、普通の素の自分で、なんか仲良くなるっていう方向で、なんかうまいことやっていきたいですよね。
そうですそうです。おっしゃる通りです。
ふーん。そうですよね。あの、ちなみに、ま、ご友人は、あ、ま、いらっしゃるということでしたけれど、で、ま、そのご友人と、なんでしょうかね、出会った当初っていうのもやっぱり、なんでしょうか、打ち解けるまで、すごい時間がかかったみたいな感じなんですかね？
はい。 そうですね。なんか、その子が、僕が当時住んでたゲストハウスバックパッカーホテルみたいなところに、一緒にたまたま居合わせた子で、で、なんか、その子はすごく外交的な子で、すごくたくさん話しかけてきてくれたんですけど、あの、その友達の英語の訛りが強すぎて、最初僕がちょっと避けてたりとかしたので、結構、時間に打ち解けるのは、あの、時間がかかりましたし、で、あの、自分が内向的な性格っていうのは、あの、理解しているので、あの、あ、たぶん、馬合わないだろうなと思って、ちょっと時間なんかこう、時間がかかったっていうのはありますね。
うん。 はい。 ああ。 はい。 はあ。 ええ。 はあ。 ああ。 ええ。 ああ。 うん。 あ、そうだったんですね。へえ、あ、でもすごい、そう時間がかかっても、まあ、仲良くなれなれてるんですもんね。
はい。 はい。なんか、その子とはほんとに、1対1だったりとか、ま、少人数、3人とかさんにんで「一緒にご飯、あの、行くけど、行く？」って誘われて「あ、じゃあ、行く」っていうふうにな感じで一緒に行ったりして、も、ほんとに徐々に仲良くなっていったっていう感じでしたかね。
ああ、はあ。 はい。ええ。 はい。 うんうん。 うん。 ああ、そうだったんですね。うーん。えっと、少人数であれば、初対面でもある程度仲良くなれたりとかはあるんですか？あんまり関係ない？
はい。 あ、それは大いにあります。
ああ、そうなんですか。